Đúng rồi, mình rất là đồng ý. Và ngoài ra thì mình cũng cũng muốn đổi s bổ sung là, kiểu là, nhà trường ấy, thì có thể, ờ, ờ, áp dụng thêm về cái việc, gọi là, giảm tải chương trình học này. Là nhà trường, thầy cô là nên tập trung vào chất lượng thay vì khối lượng kiến thức, tức là, kiểu, dạy những cái dạy những cái bài học cơ bản và phải đảm bảo học sinh là hiểu được những bài học đó trước khi mà mình, ờ, chuyển sang những kiến thức nâng cao. Và thêm một cái nữa đó chính là mình nghĩ là họ có thể là đa dạng hóa cái việc đánh giá như bạn nói lúc nãy này, là không
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Chính xác. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi, đa dạng hóa cái việc đánh giá. Và hiện nay theo mình được biết thì người ta cũng đang làm một cái điều đó khá là tốt và người ta cũng đang thay đổi rất là cơ bản về toàn diện giáo dục, v cái việc đánh giá họ không phải là đánh giá một cách một lần duy nhất đâu, mà họ đa dạng mọi hình thức đánh giá, đánh giá qua sản phẩm này, à, đánh giá qua hoạt động, rồi đánh giá qua những cái, ơ, hoạt động nhóm, những cái bài tập lớn, những cái dự án của học sinh. Đấy, thì đó cũng là những cái cách đánh giá rất là hay.
Đúng rồi, là không ừm. Ừm, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Đúng rồi, tức là không chỉ, ờ, chấm điểm qua thi cử mà mình, kiểu, nên còn chấm điểm qua, kiểu, các dự án này, các, ơ, thuyết trình này, hoặc là các kỹ năng mềm này. Đúng rồi, như bạn vừa nói.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, qua các sản phẩm, ừm, chính kỹ năng mềm ừm, chính xác. Đấy, thì mình cũng rất là cám ơn bạn về những chia sẻ vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay nhá.

Ờ, mình cũng có cái trải nghiệm, à, khá là tương tự với bạn ấy, là, kiểu, hồi xưa thì mình đi học, ờ, nhất là những cái năm cuối, kiểu, cấp 3 đi, thì hồi đấy học, lúc ấy, kiểu là, mình cứ vùi đầu vào học thôi, mình cũng, ơ, kiểu, chả quan tâm cái thứ gì khác ngoài việc học ấy. Đó. Và hồi xưa chương hồi xưa chương trình học lại còn, à, rất là nhiều. Bây giờ thì mình thấy là chương trình học của tụi trẻ con, ơ, cũng, ơ, giảm tải như một phần ấy. Đấy. Nhưng mà- mà cái hồi mà mình học thì nó học nhiều lắm, rất là nhiều môn, học mỗi môn thì nó lại lại có rất là nhiều cái lượng, ờ, kiến thức này.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, chính xác. Ừm. Đúng rồi. Ừm, chính xác. Với lại là hồi đó vì kiến thức của của hồi đó mình thấy cũng là nặng hơn bây giờ đấy. Hồi đó mình thấy có nhiều cái ví dụ như, ơ, ờ, nói về, ờ, các bài toán chẳng hạn, hồi đó nhiều cái bài toán, ơ, mình cảm thấy nó rất là khó và nó mơ hồ lắm, chứ nó không phải là bây giờ, như bây giờ nó nó được trình bày rất là dễ hiểu hơn và nó gắn liền với cái việc mà thực tế nhiều hơn á.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, thì mình mình cũng hay đọc tin tức là có những cái bài toán mà có mấy cái ông, ơ, phó giáo sư với giáo sư đại học ấy, và cũng không thể giải được, đúng không Đấy.
Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Đấy thì, ờ
Vậy mà lại còn, ờ, bắt học sinh phải giải được cái đấy.
Chính xác. Và theo theo bạn á, thì hồi đó bạn thường, ờ cái áp lực bạn thường đến những cái nguyên nhân nào?
Ừm, mình nghĩ đến câu hỏi vừa rồi cũng rất là hay. Thì mình nghĩ là cái áp lực thì nó đến từ cũng kha khá nguyên nhân. Thì mình nghĩ là cái nguyên nhân đầu tiên ấy, thì thứ nhất là là d là do nhà trường này, là do, kiểu, ờ, chương trình học, à, rất là nặng, rất là nhiều, và thi cử thì cứ liên tục, liên tục. Kiểu, ờ, hồi xưa mình ờ, hồi xưa mình học ấy, thì cứ hàng tuần thì cứ rất nhiều bài kiểm tra, như kiểu là, kiểm tra miệng này, kiểm tra mười lăm phút này. Đúng rồi.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, kiểm tra mười lăm phút nè. Và kiểm kiểm tra miệng với kiểm tra 15 phút hồi đó cũng liên tục thường xuyên, và cái việc học bài nó nó nó, ờ, nhiều môn nữa ấy, cho nên, ờ, nhiều khi nó đến rất là liên tục. Đấy.
Đúng rồi. Đúng rồi, và và, kiểu, sau đó là mình hồi đấy là mình cũng bị rất là bị, gọi là, cảm thấy căng thẳng với cả áp lực về cái điểm số của giáo viên mà đưa ra cho mình nó
Ừm, ừm. Đúng rồi, áp lực điểm số nữa. Và hồi đấy thì, ờ, thông thường cái hồi đấy mình cảm giác như cái cái việc học nó nó là duy nhất và bắt buộc phải có cái điểm số tốt, đúng hông? Thì mới đem lại một cái điểm gì đó trong cái cuộc sống. Vậy bạn có bị áp lực từ gia đình không? Hay là hay là hay là thầy cô không?
Đúng rồi. Đúng rồi.